No, allora, ehm, questa era la nostra prima vacanza insieme, diciamo, ehm, proprio ufficiale, nel senso finora non avevamo mai fatto una vacanza. Però io invece, ehm, l'anno prima, ero andato insieme a mio fratello, uhm, 3 giorni a Liverpool, perché insomma dovevamo fare qualcosa ins au un'attività insieme, siamo andati lì e nonostante erano appunto solo 3 giorni, una sorta di, ehm, botta e via, non abbiamo, uhm, nulla da, uhm, reprimere perché è stato comunque un'esperienza bellissima, anche lì Liverpool è tanta roba.
Okay, capisco. Certo, certo. E e, mhmm, una domanda un po' sciocca, però no non posso non fartela. Eh, l'aereo come come te lo vivi l'aereo? Ti fa paura oppure non non
<chuckles> Vai. No, allora, eh, sta di fatto, forse, perché sono, mhmm, m stato abituato un po' anche da bambino, perché da bambino, quando ero insomma 12 o oddio, bambino ragazzino dai, dai 12 ai 18 anni capitava di andare in vacanza con i miei, insomma, usavamo l'aereo, quindi non era, diciamo io non è che soffro particolarmente paura. Certo, ogni tanto magari il brividino sale, soprattutto in fase di decollo, ehm, st situazioni qui, però io la vivo tranquillamente, ecco.
Mh-mh. Ah okay, quindi Sì, sì. Okay, bene. Ehm, mi fa mi fa piacere. Mentre la tua ragazza, n lei è spaventata oppure, mhmm, è tranquilla anche lei, per l'aereo?
Allora, lei non aveva mai preso, uhm, un aereo, quindi non sapeva esattamente cosa aspettarsi, però cioè nonostante ciò, diciamo, se l'ha presa bene, perché ci sono molte persone che, l'idea di prender l'aereo per la prima volta, ehm, le spaventa. Lei mi sembrava tranquilla, il problema è che li face le ehm, le facevano molto male le orecchie in fase di decollo e atterraggio, perché in cambio di pressione ste robe qui, quello invece l'ha sofferto particolarmente, sì, mentre io no, eh, però lei sì.
Ah, oddio. <chuckles> Erto. Eh, normale, normale.

Ho capito, probabilmente per il fatto che non fosse, mhmm non fosse abituata, capisco, infatti. Ci sta, è interessante a anche questo. Poi, ehm, con i mezzi vi siete trovati bene? Avete avuto fatica, mhmm
Abituata, sì s deve esse quello. Uh, allora, eh, diciamo che la metro di Londra all'inizio, per uno che è completamente estraneo, è molto, molto complita complicata, insomma, perché, ehm, m non riesci capire tutto fin da subito; e infatti, la primissima metro che abbiamo preso preso, che è quella che ci serviva appunto per andare verso il nostro albergo, ecco, lì l'abbiamo sbagliato, perché non avevamo capito che questa linea si alternava, tipo c'era linea A e linea B, noi dovevamo prendere, ehm, la A, però noi non sapevamo di queste differenze, quindi abbiamo preso l'altra, che poi ha fatto una deviazione, ehm, sbagliata, ce ne siamo uhm, me ne sono accorto io, un po' perché no non non mi tornava tipo il nome della città, insomma, perché il le l le leggevo, quindi io me ne sono accorto, ho detto: “Accidenti. Dobbiamo tornare indietro.“
Eh sì. Mhmm. <chuckles> Eh sì. Certo, certo. No, è è normale, può capitare. Poi, sistemi di trasporto così complessi qui in Italia non mhmm, mi sa, che a parte a Milano non ci sono, quindi infa
No. No, no, non c'entra niente, non puoi paragonare, mhmm, la metro di Londra: tutto un altro mondo.
Infa fatti. E, mhmm ti faccio un'ultimissima domanda: ehm, c'è un profumo, un suono, qualcosa che ti riporta a quel viaggio?
Sì. Allora: profumo, devo dire quella sorta di salsa barbecue che loro mettono n nei panini: quella, non la dimenticherò mai. E il suono devo dire, appunto, proprio il suono della metro caratteristico, anche il chiacchiericcio della gente. Quello è proprio per me Londra, quello è Londra.
<chuckles> Sì. Ah! <chuckles> Okay. È vero, è vero. Eh, ho capito, ho capito. Ehm, guarda ti ringrazio per la bella chiacchierata. Mi ha fatto piacere sapere di più sul tuo viaggio a Londra.